إمم.
فهي على طول نطِّت، وراحت قالت له إنه: "لأ، إحنا كنا بن بنتكلم بس هي ما ردتش عليَّا وهي كذا، وهي كذا، وهي كذا." فأنا آه، لبّستني أنا في الموضوع، فأنا قُلت لها: "لأ، مش ده اللي حصل." فإحنا حولنا كلنا للتحقيق، فلو أنا كنت في ال في ال في التحقيق بقى قُلت لأ، يعني أنا اللي هاشيل الليلة، آآ، كنت أنا اللي هاروح في داهية فقُلت: "لأ، هي اللي بتكدب."
كانت بت همم، تمام. إمم. آه، قُلتِ كل حاجة بصراحة، آه.
فوصلنا لحل وسط إنه إحنا نقول إنه لأ، عادي، كان كنت هي محتاجة مني حاجة مثلًا في ال في ال material نفسها مش في الامتحان، بس أنا رفضت وقُلت لأ، لأنه آآ، ده كده هيبوّظ لي أنا شغلي، يعني هيبوظ لي أنا سُمعتي حتى بين الدكاترة إن هو آلاء بت بتعمل كده ليه؟
إمم. بالضبط، فخدتِ القرار إن أنتِ تقولي لأ، أنا هأقول الصراحة، علشان ما ييجيش على سمعتِك وسط الدكاترة في الآخر. آه، كانت بالنسبة لِك حياتِك هي الأول، إمم.
فَ آه، ف بالضبط. بالضبط بالضبط ف فقُلت لأ خالص يعني أنا قُلت لأ، هي آه، قُلت هي لأ وخلاص ف يعني ده كان موقف صعب جدًا، لإنه هي للأسف شالت المادة.
إمم. آه، للأسف. بس كويس إن أنتِ عديتِ يعني أنتِ عديتِ وكمان قدرتِ تحافظي على ده وحليتِ المشكلة، آه.
إمم، بس فَدي كانت حاجة صعبة جدًا. عدّيت آه، الحمد لله بس طبعًا ب يعني بخساير شوية كده، فإن أنا أول مرة اتحط في موقف زي كده.
بالضبط، وأكيد اتعلمتِ من ده طبعًا للموقف اللي بعد كده.
اتربيت إن أنا آه، ما اردش على حد خالص بعد كده. يعني خلاص بقى، كده شكرًا.
بالضبط، آه، بالضبط جامد والله، يعني برافو عليكِ. بس هو الفكرة إنه إيه الموقف التاني بقى اللي حصل كنتِ بتقولي كذا موقف فاكرة حاجة تاني مثلًا؟ امم.
آه. الموقف التاني حصل آآ، كان في برضه حد من صحابي عايز يدخلني في حوار اللي هو ال Q Net وكده، أكيد عارفه، آآ، اللي هو الشبكة ال التسويق ده اللي هو تجيب حد فيشتروا حا حاجات فيجيبوا 2 تحتهم، فأنت تجيب 1 تحتك كان المشوار بقى، بُص بقى يعني كانت بت بتنزل لي بتنزلني كل يوم وبتِنزِل تقابلني كل يوم آآ، علشان تقنعني بالموضوع ده، وأنا أبدًا يعني أنا عارفة الموضوع كله وحواراته من أوله لآخره.
إمم. آه. آه، آه، أيوه، فهمتِك. إمم. أيوه.